あの、すすいません、ちょっと相談がありまして、<chuckles> はい。あの、まあ、アドバイスもらいたいんですけれども、あの、カフェインですね。もうコーヒーをね、たくさん摂っちゃうんですよ。ま、あと、ま、時々昼寝もあるんですけど、まあ、そういう諸々の理由でですね、こう夜の睡眠っては結構乱れてまして、あ、む当然朝に響くので、ええ、ちょっと体の調子が悪くて、なんか、もういつもなんかだるい感じになっちゃって、良くないなと思うんですけども、うーん、この辺りですね、ちょっと、健康な生活に戻していきたいので、ちょ手助けしてほしいです。
はい。 はい。 うんうん。 うーん。 ふん。 うん。 ええ。 え うーん。 はい、えっと、その、カフェインは、どああの、朝はどうん、ん、どれぐらいの飲んでますか？
はい。 あ、朝はそんなにね、摂ってないんですけれども。なんあ、ん、ただね、あの
あ、そうなんですね。
なんか、この、残業が多いんですよ。で、夜よやっぱ疲れるから、このやる気出すためについついね、こうコーヒーを飲んじゃうんですね。うん。で、まあ駄目だってわかっているんですよ。なんか一般的に夜カフェイン摂っちゃいけないってよく聞きますから。もうついついね、こう摂っちゃうから、で、まあ夜ね、まあそれが原因で、あの、眠りになかなかつけなかったり、まあ、ついても睡眠浅かったりするんですよね、うーん。っていうのがあります。で、朝はですね、やっぱ夜睡眠が浅いと、朝ねむと思って、そん時にまあ、カフェインをね、摂取することあるんですけど、朝は比較的少なめで、ちょっと夜が多めっていう、ちょっと普通の人とは逆のね、カフェインの摂取の仕方をしてるかなと思ってますね。
うん。 うん。 うん、ふん、うん。 ええ。 はい。 うん。 うん、ふん、うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うーん。夜飲む、えっと、コーヒーは、缶コーヒーとかですか？それとも、あの。普通の
はい。 ああ。うん。あっ、おっしゃること分かりますよ。普通のコーヒーか缶コーヒーかっていうことなんですけれども、えっと、ま、会社の1階に自動販売機があるんですよ。ええ、そこでブラックコーヒーを買って飲んだり、まあ、徒歩ごふんぐらいのところにコンビニがあるので、あの、時々コンビニに行って、あの、まあ、ブラックコーヒーが好きなので、まあ、ブラックコーヒーを摂るっていう飲むってことが多いですね。
あの ええ。 はい。 うん。 ええ。 うん。 なるほどね。はい。えっと
はい。
ね。その、ややっぱり、そうね、よ夜は、えっと、何杯ぐらい飲まれるんですか？
ん、ね。あの、夜のね、あの、見込み残業が終わった後もさらに残業してますので、えっと、午後7時8時とかにですね、さあ、頑張るぞって言ってもう1杯飲むんですね。で、まあ、そこは1杯なんですけど、ただその前もですね、午後4時ぐらいも疲れたなと思って1杯ぐらい飲んでますし、お昼頃もいっぱいぐらい飲んでるんで、なんだかんだ1日3杯、ひどい時は朝も摂取して4杯ぐらい飲んでるんですよね。うん。 そう。これはなかなかの量だと思うんですよね。うん。ひどい時、よ夜に、ま、午後7時ぐらいに2杯ぐらい飲むんですよ。な、そういう時、もアウトですね完全に。とは思ってはいるんですが、まあ、結果的にそういう感じで、まあ、し4杯ぐらい飲んでいるって感じですね、1日合計。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 あ、総合で。 は、ああ。 ああ。うん。 ああ、なるほど。その自動販売機の選択の中で、デカフェとかそういうのはありませんか？
うん。 はい。 あの、まあ色んなね、飲み物ありますから、ね、あの、ま、カフェインあの、コーヒーではなくて、えっと、他のものを取ればいいんですけどね、例えば爽健美茶であったりとか、え、それだと
ええ。 ああ。
あの、意味がないというか、ええ、なんて言うんですかね、その仕事に集中出すためにはどうしてもカフェインが欲しいので、なんていうか、美味しいコーヒーを飲むために買っているというよりは、カフェインを摂取するために、あの、自動販売機でコーヒー買ってるっていうところがあるんですよね。なので、ま、そこはね、今ディカフェとおっしゃっていただいた通り、カフェインをどんどん量を減らしていって、最終的にはカフェインを摂らないような生活をしたい、と思いつつですね、現状はなんか、うーん、たぶんコーヒー中毒カフェイン中毒なんでしょうね。それを摂らないと体がだるいから、取らざるを得ないっていうね、ちょっと良くない、あの、循環や体の状態になっているっていう感じですね、今は。
はい。 はい。 うーん。 ええ。 うん。 うん。 ああ、それはなかそうですね、もしそうですね、毎日その量の、うん、こあの、カフェインを摂っているとほんとに
うん。 うん。 うん。 うん。
うーん、なんあの、まあちょっとこう、今中毒っていう言葉を使われてましたけども
はい、そうですね。中毒です。<laughs> きっと。はい。
<chuckles> そしたらじゃあ、あの、かあの、仕事に行かれてない休日なんかは、若干その、摂取量は減る減るわけですよね？お家にいるわけですから。
ああ、でも、つそれはいいところついていまして、えっと、ま、カフェイン摂り過ぎが良くないって分かってるんですよ。なんで、休日はなるべく減らすようにはしているんです。ただですね、これ、カフェインの依存症だと思うんですが、す依存症って厄介で、やっぱ毎日摂取しないと、体がつだるいんですよ。なので休日も、せっかくの休日でこう遊びに行ったりとか、なんか外出たいのに、だるい状態嫌だなと思って、どうしてもですね、こうスターバックスのようなコーヒーチェーン店に行って、ブラックコーヒーを飲むっていうのは多々ありますね。
ええ。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 ん、うん。 うん。 あ、やっぱりあの休日もそ、あの、うついつい、うっし飲んでしまうんですね。それで。
うん。 うん。 そうです。休日は休日でシャキッとね、過ごしたいから、飲んじゃうんですよね、ついつい。はい。
うん。うん。 それでやっぱり飲むと、シャシャキッとするわけですなんですね。
一応シャキッとはするんです。ただやっぱり摂りすぎて体がの調子がおかしくなってるとも同時に認識してるので、な悩ましいところではありますね。うん。
ううーん。 うん。 うん。 そうですね。
うん。
うーん、じゃあ、まあ、かなり結構ご自分で、ごあの、自覚されてるますし、うーん、まあ、カフェインが、必要
うん。 うん。
だと、わわかってらっしゃるようで、あ、まあ、その危険性も
はい。<chuckles> あ。
分かってらっしゃるようなんですけども。
あ、そうですね。はい、そうです。一応わかってるつもりではいますね。うん。<chuckles> あのはい、うん。
うん、なんか。り理想まあ、うーん、まあ、そうわかってるけど、やめられないという感じなんですかね？
まあ、そうですね。えっと、おっしゃる通り、分かっているけど、止められないものでして、これって多分煙草吸ってる人が、煙草体に悪いけど、まあ、気持ちいい、もしくは習慣で止められないのと似ているのかなってのは考えてます。私は煙草吸ったことがないから、予想ではあるんですけれども、あの、コーヒーも多分、なんだろう、カフェインを摂取しないと気持ち悪いんですよね、なんかね。なので、ついついまあ、習慣で飲んでしまうっていうのもありますし、うん。ただ、飲んで、結果的には夜睡眠が浅くなっているので、まあ、夜寝るしゅん寝て寝つきが悪い時にちょっと後悔はするんですけれども、えっと、ね、ちょっとさじ加減は難しいなと。理想としては、このカフェインを、あの、まあ、4本から3本、3本から2本、2本から1本と徐々に減らしていくのがね、いいんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうですかね？
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね、少しずつやっぱりあの量を、減らしていくのが、おすすめなんですけれども、一番、えっと、うーん、ちょっとこう飲まずにいられる時間帯の、コーヒーはどどどの時間帯だったら抜けそうですかね？それか、まあちょっとこう考えて、おおお水とか、あの、そういう
うん。 うん。 <chuckles> なるほど。あでもね、あの、それはあの、大切な考え方でして、時間帯で言えば、まず朝っていうのは、まあちょっと、朝ね、あの、睡眠の質が浅い時はだるくはあるんですけど、朝はね、なんだかんだコーヒーコーヒーを摂らなくてもいけるんですよね。っていうのは、あの、朝起きてから、あの、コーヒーを摂るとすぐにコーヒー摂ると体に悪いっていうことを、ちき知識で私知っていて、朝は摂らないように今までずっとしてきたんです。その習慣があるからこそ、朝コーヒー摂らなくても大丈夫な体にはなっているんですよね。っていうので、まあ朝の時間は摂らなくていいと。で、あの、まあ先ほどちょ、ディカフェっていうお話があったんですけど、まあコーヒーを飲むときにですね、まあスターバックスであればディカフェコーヒー売ってるので、なんだろう、その、よん4杯のうち、いいっぱいか2杯はこうディカフェにすり替えるっていうのもね、1つありかなって今思いました。多分見た目は似てるから、味も似てるから、脳は騙されるんじゃないかなって今思ってるんです。どうですかね？これね。<chuckles>
うーん。 うん。 うん。うん。うん。 うん。うんうん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 ええ。 ええ。 うん。 うん。 うん。うん、うん。 うん。いや、いいと思います。そのね、1回分だけでも、ちょっとこう、あの、変えていくのは、あの、ね、少しずつ、か変化していくのには、いいいいと思います。
うん。 はい。<laughs> うん。 <laughs> ねえ、ですよね。なので、あの、ディカフェっていう話をしてくださったんですけど、そこが意外とね、このくカフェインの摂取量を、あの、減らしていく手がかりであるかもしれないし、ま、カフェインさえ、自分の中の主な要因がカフェインなので、カフェインさえ、このコントロールできさえしたら、あの、睡眠の乱れってのは自動的に、こう無くなっていくとは思うので、うん。今ちょっと睡眠が乱れてるってところで悩んではいるんですけれども、まずそうですね、カフェインの方からちょっとアプローチして、どんどん睡眠の質や睡眠のコントロールしていこうかなっていうのは思ってますね。
うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。あの、 ま、だから今おっしゃったように、朝は大丈夫そうなので、あとは、まあ、本当に必要なその残業の時ににだけ、飲むとか、その、それ残業に飲んだら、そのあ、残業が分かっているならば、4時のはちょっと控えてみるとか
うん。 うん。 うん。 うん。 <chuckles> ね、できたらいいですよね。できたらいいし、それをしなければいけないですね、必ずね。この健康のためにっていう目的があるなら。そこはちょっと意志力も含めてですね、意志力でもってなんとかやっていこうかなって思います。
いいですよね。まあ うん。 そんですね、意志力、ま、ちょっとこう、うーん、んわからないですけど、そういう手帳とかに、あの、メモっていくと、ちょっと自分で見ることができて、やあの、け成果が見えてやりやすいかなとも思います。うん。
うん。 うん。 うん。 うん。<chuckles> ああ、なるほどね。うん。そういうのはちゃんと、あの、メモに計画、あとアウトプットですね、こう書き出していくことで、まあ、達成した時はやっぱやったって嬉しいですしね。そういうのはちゃんと見える化しておくってのは、すごい大切だと思いますし。うん、まず、あの、お話しくださってあります、ディカフェってところからアプローチしていって、こうカフェインの量をね、こう徐々に減らしていって、睡眠の質、睡眠の乱れってのをね、改善していこうかなと思いますので、今日はあの、お話、私の悩みですね、聞いてくださって、本当にありがとうございました。
うん。 そうですよ。うん。 うん。 うん、うん、うん。 うん。 はい。あの、もう、だいぶ自分でわかってらっしゃるようなので、大丈夫だと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。失礼致します。
はい。はい。